Mm.
Mm. Ayun, isa sa mga tulong ng teknolohiya sa tingin ko.
Mm.
Mm. Ikaw, ano pa ano sa tingin mo pa ang naidadagdag?
Sakin kasi talagang napakaraming epekto mabuti at tsaka masama, so punta tayo sa mabuti. Uh, mabuting epekto ng teknolohiya ay may mga bagay tayo mga naiimbento kagaya sa gym ang dami na dung naimbento <chuckles> na equipment na hindi na natin kinakailangan pang, ah, tumakbo ng maraming milya-milya gagamit na lang tayo ng treadmill. So kung isang paraan ng pagpapahinga mo ay pag-eehersisyo ma mainam ang paggamit ng ganong klaseng teknolohiya. Kumbaga kung ikaw ay nasa isang limited na lugar, na espasyo. Wala kang access sa ganong matatakbuhang malayo dahil ng polusyon o oras, maaaring gamitin mo na lang ang mga teknolohiyang ito. At gaya ng sinabi mong maganda yung paggamit ng mga apps o ng mga fitness, ah, na relo o watch ganyan. Kasi meron na tong iba't ibang sensor o taga tingin ng halimbawa tibok ng puso, yung bilang ng, ah, tama paghinga bilang ng, ah, paglalakad o steps natin. Kumbaga meron tayong mga panukat, at yung panukat na to ay may mga iba't ibang detalye na nakakatulong sa atin kumbaga papakita nito yung resulta, ito yung magandang ano, maraming mga ano tayo charts, may mga numero, na maaari nating gamitin.
Mm. Mm. Mm. Uh-huh. Oo. Uh-huh. Me Malaking tulong. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Oo, oo. Mm, tama, tama, paghinga. Mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Tama. Ah. Tsaka ano ka parang oh kaagapay 'no sa, sa pag-aano ng kalusugan.
Mm.